ああ、ケールはな体にいいって言いますよね。
んね、うんうん。
どういう食べた方がお勧めですか？
もうほとんどサラダですけど、別にあの、なんでも、あの、ん煮る炒め物に入れてもいいと思うし、ケールも茎まで食べると、あの、勿体なくないんで、炒めたり、サラダにする場合は葉っぱですよね。細かく切ったり、ちょっと大きめに切ったりして。あの、いこ他の野菜、レタスとかキャベツと、トマトとかキュウリとか、あの、和えて、あの、ドレッシングで和えたら、美味しいですけどね。ね美味しいです、味がするわけじゃないんですよね。ただ、なんか体に思うから、美味しい感じを、なんかあの、感じてるみたいな感じですよね。
はい。 ああ。 はい。 ああ。 ああ、そうなんですね。じゃ、あの、い簡単に、あの、みんな誰でも作れるよっていうケールのおすすめレシピがあれば、最後に1つあの、お聞かせいただきたいんですけれど。
うーん、もう うん。 ああ、ケールね、あの、ちょっとね、あれに、何て言うんですかね、あの、ま、パセリ代わりに、細かく切ったら、パセリとなんか、あの、見ま
はい。 はあ、はい。
あえるみ見間違えるぐらいな感じなんですよね。で、栄養的にも多分、しかしたらパセリと似てんのかもしんないんですけど、うんと、みじん切細かくみじん切りにして、あの、パセリの代わりにスープにこう浮かせたりとか、ま、生でね、そういう使い方もありますね。
はい。 はい。 あ、彩りとしても使えるっていうことなんですね。
うんうんうん。 ほうですね。
ああ、そうなんですね。いや、今日は色々と旬の食材についてお話しいただいてありがとうございました。
はい、ええ。あ、いいえ、旬の食材、あの、体に良いので試してみたいですね、これからも。ありがとうございます。 はい。
そうですね。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。